Oke, jadi, eee, waktu itu tuh kondisinya kenapa dia bisa ngerasa seperti itu tuh, karena waktu itu, eee, dia itu kerja sambil kuliah. Eee, jadi kondisinya, s eee, seringnya tuh pulang kerja, abis itu dia langsung lanjut kuliah, karena kelas karyawan ya, gitu. Nah, eee, sedangkan, eee, jadi intinya, dia enggak terlalu punya banyak waktu tuh kalau misalkan pulang kerja nongkrong kemana, tuh dia agak susah ya, kayak gitu-gitu kan. Nah, sedangkan, eee, si temennya dia yang baru dikenalin ke aku itu tuh, eee, kayak sering ngajak gitu loh, "Eh, nanti pulang kita ke sini yuk, ke sini." Udah karena gitu doang. Dan, <chuckles> dan memang ada waktunya gitu waktu itu aku kan ya, jadi "Oh ya udah oke." Aku ayoin, gitu. Nah, temen aku tuh kok kayak, "Kok aku enggak diajak? Kok?" Kata dia <chuckles> "Kok kamu malah sering jalan, jalan bareng." "Padahal ya kan kamunya juga yang enggak bisa." Abis itu baru aku jelasin, "Soalnya kan itu tuh kamu lagi kuliah." Gitu kan. "Orang ini enggak sering juga kok, beberapa kali doang." Kayak gitu. Abis itu baru dia ngerti, "Iya sih, ya kan aku juga sibuk ya." Gitu. Karena ya, gitu deh, bener sih, ada lah insecure-nya.
Oke. <laughs> Oh ya ya ya. Paham paham. <laughs> Hanya. Itu sebenarnya hanya, hanya salah paham aja ya, Kak, dan hanya dengan menjelaskan secara jelas, sejelas-sejelasnya, itu udah bisa mengatasi masalah tersebut, gitu ya, Kak, ya? Oke, keren banget sih. Kak, dan sampai sekarang, Kakak masih berhubungan baik ya sama temen-temen Kakak, yang si A dan si B itu. Nah, aku penasaran, Kak, kan tadi juga apa namanya Kakak sempet menyebutkan kalau sempet pindah-pindah tuh. Terus Kakak, eee, komunikasinya paling mentok secara online gitu, entah itu lewat mungkin, eee, sosial media gitu atau mungkin, eee, video call gitu, Kak. Nah, Kakak sampai kalau misalnya pas lagi jarak jauh gitu sampai nyempet-nyempetin enggak sih harus ketemu bareng gitu di satu tempat, mungkin, eee, ketemu tempat, ketemu di tempat yang sudah lama Kakak inginkan atau mungkin bahkan ke tempat yang dulu menjadi kayak kenangan gitu kalian bertiga gitu, jadi pengen kayak mengulang masa lalu gitu, Kak. Pernah sampai kayak gitu enggak sih, Kak?
Benar. Betul. Wah masih. Mhm. Mhm. Iya. Mhm.

Oke, kalo eee, menarik, nih. Bagaimana cara mempertahankan persahabatan sih, yang pasti tuh komunikasi nggak pernah putus ya, gitu. Dalam artian kayak, eee, aku tuh bahkan udah sampe buka nggak cuma aku doang, gitu. Beberapa dari kita itu, aku atau temen aku tuh, udah sampe sempet pindah-pindah juga. Keluar kota, keluar negara, gitu kan, ya. Dan tetep terjalin dengan baik, karena komunikasinya baik, yang pertama, gitu. Gian jadi, memang tetep selalu menjalin, baik itu secara langsung ataupun, eee, vian via berkontak langsung chat atau telfon, ataupun juga pertemanan di sosial media ya, gitu. Jadi masih bisa saling melihatlah, gitu, paling enggak, kondisinya. Eee, nah, eee, yang ke-2, pa nggak ada konflik, pernah? Pernah, gitu kan, ya. Tapi s sebetulnya nggak yang, gimana ya. Kalo dibilang tuh, konfliknya tuh, sec eee eee, bener-bener yang antara aku sama dia secara langsung tuh, enggak. Tapi ini tuh lebih karena ada orang ketiga lah, gitu, faktor orang luar. Betul, ada yang kayak gitu. Waktu itu sih, karena, eee, waktu itu tuh, di tahun 2017, aku sempet kerja pindah kerja, di mana, mmm, jadi satu lantai lagi tuh, kerjanya sama tep sahabat aku si A itu, yang lucu tadi, kan. Di gedung kantor yang sama, satu lantai, service office lagi, tapi lagi-lagi tetangga, gitu ya. Nggak satu ini, eee, nggak satu kantor, gitu. Eee, lalu, eee, si A ini, eee, ada t ada teman di gedung itu juga, tapi berbeda lantai, di kantor yang berbeda, gitu kan, ya. Dia ngenalin ke aku perempuan, eee, dia ngenalin ke aku, eee, terus ya udah, aku ngobrol-ngobrol aja. Cuman seiring berjalan, si A ini ngerasa, kok aku malah lebih deket sama temennya dia yang baru, nih, kayak gitu. <chuckles>
Oke. <chuckles> Oh, ada pihak lain, ya. Oh, gitu. Jadi kayak ada kecemburuan, ya, walaupun hanya sebatas teman. Oke.
Bener bener, betul betul. Dia ngerasa, "Kok, kamu kayaknya l jadi lebih deket sama dia, sih," kayak gitu. Adalah, sempat miskomunikasi-miskomunikasi aja sih, ada, gitu. Cuman nggak yang konflik besar sih, enggak.
Oh, iya iya iya iya. Terus, akhirnya gimana tuh, Kak, biar mungkin, eee, kesalahpahaman itu bisa teratasi, gitu, Kak? Apa yang Kakak lakukan atau mungkin teman Kakak lakukan pas waktu itu, Kak?